كنت عايزة أفضفض لِك من موضوع كده يعني وحاجة أنا حاسة بيها ومضايقاني ومحتاجة أتكلّم عنها أوي.
اتفضلي احكي لي مالِك.
بُصّي أنا دايمًا لمّا بيكون في presentation أو اجتماع أو حاجة يعني، آآ، مع زمايلي باكون قلقانة جدًا وخايفة عشان خاطر بيبقى لازم إن أنا أتكلّم وأpresent واشرح واتفاعل مع الكلام وأسأل والحاجات دي كلّها، فاهماني؟ وأنا باتكسف جدًا، جدًا، من الموضوع ده وما باعرفش أتصرف إزاي يعني، بابقى قدام الأمر الواقع ولازم أعمل كده وإجباري ما فيش مح مفرّ يعني ما فيش مجال للهروب أساسًا من الموضوع ده.
إمم فاهماكِ. أنا حاسة بيكِ، آه، آه، حاسة بيكِ، آآ، أكيد طبعًا يعني أنتِ آآ، قبل كده اتعرضتِ لمواقف زي كده والّا ده جديد عليكِ حتة إن أنتِ آآ، محتاجة تت تعملي presentation يعني تعملي أو تحاضري شئ أو تعرضي مشروعِك أو project بتاعِك، اتعرضتِ لموقف زي ده قبل كده والّا دي أول مَرّة؟
فالموضوع صعب أوي عليَّ. امم. إمم، بُصّي ما هي بصراحة أنا كنت باتعرّض لمواقف زي دي، بس أنا كنت ب يعني باقدر إن أنا أهرب منّها وما احضرش، أغيب، أعمل نَفسي تعبانة، اتأخر، فاهمة، أعمل أي حاجة عشان خاطر ما ما طلع ما اطلعش واتكلّم قدّام حد أو ناس. بس حاليًا يعني مثلًا في الشغل بيبقى عندنا اجتماع أو كده فلازم يبقى نقول رأينا، نتكلّم، آآ، كُلّ واحد يقول الفكرة اللي عنده كده، أو مثلًا اللي مجهّز فكرة لمشروع جديد أو حاجة ييجي يطلع يقولها، فأنا مجهّزة أفكار وعندي حاجات عايزة أقولها وتعديلات وكده بس اكون باكون مكسوفة جدًا بقى وخايفة جدًا، جدًا، كمان إن أنا أطلع أتكلّم أو إن أنا أ أُبدي رأيي في أي حاجة، فاهمة؟
آه فاهمة. ف فاهماكِ وحاسة بيكِ، آه طبعًا، إحساس وِحِش جدًا. طَب يا ترى هو أنتِ اتعرَّضتِ قبل كده يعني في موقف زي ده لمّا بيكون عندِك آآ عَرْض عايزة تقدِّميه أو حاجة، اتعرَّضتِ لتعليق سخيف مثلًا أو حد علَّق بحاجة كان سبب في إن يوتَّرِك أو كده يعني؟
ف يعني إحساس وِحِش. والله بُصّي، هو أنا ما كنتش اتعرّضت لموقف أوي زي كده، بس كنت باشوف مثلًا إنه زمان زمايلي وأنا صغيرة كانوا مثلًا يقعدوا يضحكوا أو حاجة فاهمة، أنا مش عارفة بيضحكوا عليّا والّا لأ، فبعدين لمّا كبرْت بقى الموضوع كبْر بtrauma معايا، فبقيت أفكّر يعني كده على طول إنه لمّا أقول حاجة أو أتكلّم في موضوع ما ما حدّش يعني هيهتم وهيضحكوا ويتّريقوا عليّا أو كده فاهمة، فبقيت أخاف بصراحة جدًا يعني من الحوار ده.
إمم. سَبِّب لِك بقى ال إن أنتِ آآ بتخافي بعد كده تُقفي تعملي أي حاجة أو تتكلّمي في أي حاجة. طَب يا يا ترى بتحسّي بأعراض إيه يعني لمّا بتيجي و وقُدّامِك حاجة زي كده أو هتُقفي تعرضي مشروعِك أو حاجة، بتحسّي بإيه بالضبط؟
بالضبط كده. بُصّي يعني أنا آخر مَرّة كان عندي مشروع وكان المفروض إن أتكلّم عنه وأطلع أpresent مع 2 زمايلي كمان، آآ آه كنت متوترة جدًا وخايفة، كنت حاسة الخوف في بطني كده ن ب يعني من كُتر ما أنا خايفة كنت حاسة الخوف في بطني كان بيوجعني، يعني فاهمة؟ آه يعني بجد كان وقت صعب أوي عليَّ. بعد كده
كمان! إمم. ياه! إمم.
آآ، لمّا جيت بدأت في الكلام وكده، آآ، نبض قلبي ما اقولكيش على السرعة، وما بين الكلمة والكلمة باخُد نَفَس عشان خاطر أنا آآ، النبض سريع جدًا وخايفة متوترة وقلقانة، فمش عارفة اقول جملة على بعض، م يعني باقول كلمة واسكت اخُد نَفَس واقول كلمة وهكذا. موضوع آه، بجد الموضوع كان صعب جدًا، جدًا، عليَّ يعني ما كُنتش عارفة بصراحة إن أنا آآ، أت أتأقلم أو إن أنا أتعامل بهدوء أو كده، لأ خالص كان الموضوع فعلًا صعب، ما كُنتش عارفة أصلًا أتصرف إزاي يعني.
يا خبر للدرجة دي! طب وعرفتِ تكملي ال ال ال المحاضرة بتاعتِك أو العرض الب المشروع بتاعِك والّا ما قدرتيِش؟
والله يعني للأسف لأ ما كمِّلتش، خدت يا دوب آآ يعني أول حتّة في المقدمة كده وجزء صغير وخلاص ما كمِّلتش الباقي يعني، قُلت لهم: "أنا مش قادرة يعني آه اعفوني من الموضوع ده، أنا مش قادرة فعلًا." و وخلاص وما كمِّلتش ما بقيتش عارفة إنّي أكمِّل بصراحة.
يا خبر! إمم. ياه! عندِك حق بصراحة تبقي متضايقة وزعلانة، حاجة زي كده طبعًا لازم تأثّر عليكِ وعلى نفسيّتِك، لإن ده مشروع وأنتِ بتقولي متّفقة مع زمايلِك يعني كان المفروض تتكلّمي أو تقدّمي المشروع بتاعِك، فعندِك حق إنِّك تبقي متضايقة. بس أنتِ لازم يعني تحكي لي، طَب احكي لي كده آآ ما فيش مرّة موقف وقفتِ فيه وكمِّلتِ ال ال الحديث بتاعِك والّا قاومتِ شوية والّا ما فيش كُلّه بالنسبة لِك بتبقي حاسّة إنِّك تعبانة ومش قادرة وبترجعي في كلامِك؟ إمم.
لأ بصراحة. لأ، يعني ما فيش، معظم الوقت كنت بابقى خايفة كده و وباتراجع وباتهرَّب وكده، ما فيش مرّة بصراحة كمِّلت فيها الpresentation وكمِّلت الكلام والإجتماع وكده فاهمة، كنت دايمًا ب باخُد جنب وباسكُت وأحاول إن أنا أقلِّل وقتي ف أو حضوري يعني على قد ما أقدر.
طَب اللي مسؤول عن ال الpresentation بتاعتِك أو اللي موجود، حاولتِ تشرحي له أو ت تقولي له الفكرة اللي بتحسيها؟
أكيد لازم أصلًا أقول لهم، عشان لازم أبرر موقفي إنه أنا ليه مثلًا ما حضرتش، آآ ليه ما اتكلّمتش معاهم، وليه يعني كان وجودي شبه تقريبًا مش موجودة يعني، فطبعًا يبقى لازم أبرر، وأقول لهُم إن أنا مثلًا طبعًا مش باقول بقى إن أنا خايفة أو كده، باقول لهم: "إن أنا كنت يعني خجولة شوية، ومش مركِّزة وتعبانة، النهارده كان يوم شغل صعب وطويل." بيقولوا لي: "ماشي ولا يهمِّك، المرة الجاية عايزين حضورِك يبقى في تفاعل أكتر، إحنا بن" يعني إيه بيشجعوني صراحة، بس أنا برضه ب يعني بابقى خايفة فاهمة؟ ويعني بيقولوا لي إن أفكاري كويسة، كلامِك ده كويس، أنتِ ليه مش بتتكلمي. <sniffs>
وردّ فعلهُم إيه؟
فاهمة بس أنا بس أنا ما زلت باخاف. لأ بصراحة، يعني ما مش قد كده، هو كان بس حد من زمايلي قال لي: "إنه ما تبصيش على حد، اعتبرينا مش موجودين، أنتِ ركِّزي في اللي أنتِ بتشرحيه، و وعيشي اللحظة بس في اللي أنتِ بتعمليه ما تركزيش مع أي حد تاني، وما حدِّش أصلًا يعني إيه آآ هي هيتصرف أي تصرف يضايقِك ولا حد هيبقى باصص عليكِ ب بطريقة تزعجِك وأنتِ بتشرحي، اللي هي تخلي تشتتني يعني أو كده." فقُلت له: "تمام ماشي." آه، بالضبط.
طَب ما فيش حد، من زمايلِك ساعدِك؟ امم. آه تتحرجي يعني، تتحرجي إن حد بيتفرّج أو بيسمعِك آه.
آه، فقُلت له: "تمام ماشي، ما فيش حاجة." ومش عارفة إيه وبتاع، بس برضه يعني ولا كأنه أي قال لي أي حاجة، وكنت خايفة برضه، ومكسوفة آه، يعني ما ما لقيتش إن أنا استفدت حاجة من الكلمتين دُول، ما كان فعلًا الموضوع صعب عليّا برضه حتى بعد ما اتكلّم معايا ونصحني و وقال لي: "أنتِ كويس و والproject بتاعِك كويس، وهتتكلّمي عنه وكلامِك جاهز، وك لأن أصلًا مجهِّزة كل حاجة يعني."
برضه اتأثّرتِ، آه. يا خبر! إمم.
بس برضه
وبتقعُدي تعملي بروفة مثلًا أو تراجعي نَفْسِك في البيت أو كده؟
آآ حقيقي مش على طول يعني م مش دايمًا باعمل كده.
بحيث تبقى جاهزة، تُقفي قدّام المراية وبحيث تبقى جاهزة وتتشجّعي إن أنتِ تبقي عندِك القوة شوية. أنتِ بتبقى خايفة من إيه لمّا تيجي تُقفي يعني، خايفة من إيه، إيه اللي في توقُّعِك؟
آآ بُصّي، بابقى خايفة إنه أتعرّض للتنمُّر أو مثلًا أقول حاجة غلط أو كده أو كلامي يبقى مش صح أو مثلًا الفكرة بتاعتي تبقى مش حلوة، فكرة عادية. باخاف إن أنا أظهر يعني أقل من حد أو إن أنا مش عاملة حاجة كويسة أو شُغلي مش كويس أو كده فاهماني؟
آه فاهماكِ، طَب كل أ آه، حد من الفريق اللي معاكِ أو اللي هم ال الدكاترة بتوعِك أو اللي هم متابعين ال المشروع بتاعِك أو أي حاجة أنتِ المفروض هتعمليها، آآ بتحاولي تبلّغيه أو تعرّفيه مثلًا بحيث يساعدِك، يشجّعِك آآ يم م مش زمايل بقى يعني بحيث يبقى آآ مُعين ليكِ أو يتقبّل فكرة إن أنتِ ممكن تنسي أو ممكن تتلغبطي؟
بس، يعني آه.
بحيث يساعدِك، فاهمة قصدي؟
آه، آه فهمتِك، بصراحة يعني ما فكرتش إن أنا أتكلم مع حد قبل كده والله، يعني كنت باتكلم مع زمايلي بس قُلت إيه هُم هيبقوا في نَفس مكاني مثلًا قبل كده، هُم يعني شباب زي هيفهموني مش عارفة إيه وبتاع، بس برضو مش عارفة يعني بصراحة هل كلامهُم ما كانش آآ، ت ليه تأثير قوي قدّ كده والّا أنا اللي فعلًا خايفة بزيادة والّا إيه الموضوع؟ بس يعني أنا بابقى قلقانة كتير، يعني فعلًا باكون من كتر الخوف مش قادرة إن أعمل حاجة أساسًا، ومتوترة و ويعني باحس إن أنا كده أعصابي بتنهار وأنا خلاص رايحة المفروضة أpresent أو كده.
يا خبر! بُصّي هو أنتِ عندِك حق طبعًا تحسي الإحساس ده، آآ، أنتِ عايزة تنجحي وعايزة ت تبقي كويسة، بس الشعور اللي بييجي لكِ ده هو شعور آآ، جاي لِك من زمان زي ما أنتِ قُلتِ، بس أنتِ حاولي تتغلبي عليه يعني، أنا مُتفهّمة أوي إحساسِك ومتفهّمة الوضع اللي أنتِ فيه، بس حاولي تتغلبي عليه، حاولي تبقي واثقة في نَفسِك أكثر من كده، آآ، جربي جربي تعملي لنَفسِك في البيت قبل ما ت امّا يكون عندِك موعِد لعرض مشروع أو أو بحث هتتكلمي فيه، حاولي تقعدي في البيت وتقفي قدّام المراية وتتكلمي كأنِّك قدّام حد وتخلّي كأن حد ده بيسمعِك، آآ، قوّي يعني قوّي نَفسِك وقوّي شخصيتِك في نَفسِك، ما تقلقيش من حاجة، ما تخافيش، أنتِ آآ، بتتصرفي صح وأكيد مشروعِك هيبقى كويس وأكيد محاضراتِك هتبقى جاهزة وجميلة، أنتِ بس حاولي آآ تطرُدي الأف ال الأفكار السلبية من دماغِك و وحاولي تفكري إن إن أنتِ هتنجحي، وهتعرفي تكمّلي وكمّلي وانجحي.
آه. إمم. إمم، إمم، ف أفكَّر بشكل إيجابي يعني؟
فهتبقي كويسة، جرّبي يعني. آه، أيوه، فكّري بشكل إيجابي ما تفكريش بشكل سلبي متفكريش إنِّك مش هتعرفي ت تكمّلي مش هتعرفي تقولي، فاهمة؟
إمم فهمتِك. آه، آه، فهمتِك، ف يعني أنا فعلًا بابقى ب يعني بافكر بشكل ثابت زي إن أنا مثلًا هابقى خايفة مش هاعمل أحسن حاجة أو كده، فممكن ده فعلًا يكون بيأثر عليَّ، بس أنا بعد كده هافكر بشكل إيجابي إن أنا هاقدر أعمل وأعمل prova فعلًا قبل ما أنزل، أو يعني أقعد أفضل أتدرب كذا مَرّة قبل الميعاد، يمكن فعلًا دي حاجة تفيدني، معاكِ حق، هابقى أركز على الموضوع ده.
إمم. آه. إن شاء الله تفيدِك
أنا حقيقي مُتشكرة جدًا ليكِ، أنا كنت محتاجة أتكلم في الموضوع ده وكان فعلًا خانقني، وأنتِ سمعتيني باهتمام، أنا حقيقي شكرًا ليكِ جدًا.
العفو على إيه، أنا تحت أمرِك في أي وقت.